А, то есть новую концепцию придумала для театра? Так, так.
Да, да, то есть, э, да, сначала обед. То есть ты и причем это стоит вообще какие-то очень вменяемые деньги. То есть сначала обед, э, ну, это обычно к в формате кейтеринг да, стоят вот, э, вот эти подогревательные мармиты и там ты берешь себе мясо, там, м, салат или какой-то десерт, э, может быть.
Мгм. Ага, да. Ага. То есть ты уже такой счастливый, наевшийся, идешь смотреть представление?
Да, да, причём, ну да, приезжают в основном такие пожилые пары из окрестностей, потому что поскоку это глубинка, люди живут в домах на озёрах, а, у них такие, вот как бы, закрытые комьюнити там, э, м, вот. И они ну им надо где-то развлекаться, хотя сам городок, вот он такой м, у меня такое ощущение что даже когда муха там пролетит, то слышно будет. Ну вот как дикие, да.
Мгм. Мгм. Мгм, м, как интересно! Ага. Непримечательны, да, чем-то особо, но есть театр.
Ну да, вот. Ну вот, если когда-нибудь смотрела "Человек с бульвара Капуцинов", вот примерно, да, такое. А и вот, насколько приходишь потом в этот зал, да и там был, э, мюзикл "Мамма Мия!". Эм, я такого
Мгм. Мгм. Понятно, да-да-да. Мгм. Это твой 1 мюзикл, на который ты ты пошла? Это ага, ага, хорошо.
Э, да, ну, в Америке, да. Я не ожидала вообще такой вот реакции своей. Уже и плакала, и смеялась и плакала, и смеялась. И, ну, мне настолько понравилось! Потому что ты сидишь же, очень маленький, ну вот, зал, да, и ты этих актёров видишь и слышишь, и с ну, актёры, ну, чтоб ты понимала, они не какие-то там супер-пупер певцы, ск это вот все да, это местные, все они местные обычно. И, к сам вот владелец этого театра, вернее как, духовный вдохновитель, волонтёр, он уже сам же готовит еду, он же сам кон концертный директор.
А какая она была? Ох, ничего себе! Мгм. Ага. Возможно, это даже местные какие-то, люди. Ага. Ага.

Да, и он и сам же иг и э, на рояле там играл. Ну, в общем, то есть, это просто это вот как х такое хобби, жизнь. Ну, в общем, я, по да, я получила огромнейшее впечатление. Э, мне очень понравилось. И потом, когда я уже вернулась в свой городок, а, мне он показался прямо какой-то очень люксовым после поездки в Миссури. <chuckles> Я подумала, "О, так я живу в крутом маленьком городке, оказывается". Э, и
Ага. Да, да-да-да. Мгм. Да. А, да-да-да. А, и ты Вот что тебе нужно было, чтобы, э, а, э, оценить. Мгм.
Да, да, т то есть я поняла, что у меня тут вообще просто, э, прям какой-то центр вселенной, вот как всё хорошо. И, э, да, я решила исследовать местные такие бокстеатры, у нас тоже есть такой, а, тоже на волонтёрских таких основаниях, а, местный театр, э, д
Мгм. Так. А, а какой а какой помнишь, какой 1 мюзикл был, допустим, в твоём городке, на который ты сходила?
Да, я попала на, а, "Оз", э, как он там правильно называет, "Волшебник Оз", да?
Так. А, "Вошебник страны Оз". Мгм мгм.
Да, да. А, и ты знаешь, мне тоже настолько впечатлило, потому что, во-первых, ну, я сама из большого европейского города, я никогда не видела вот такой подготовки к костюмам.
Так. А, то есть у них прям детальная такая идёт. Ай, как красиво.
Кевин. Очень детально и, э, прямо прям к прям декорации которые меняются, потом, ам, м, и мне рассказали что под каждую
Мгм.
э, под каждый спектакль они разрисовывают зал полностью, вот стены зала вот художник разрисовыв
Так. <gasps> Ничего себе. А как часто меняются эти спектакли? Это же работа огромная.
Да. Ну, вот где-то раз в 2-3 месяца идут спектакли, да, и, а, да, и вот они делают прямо такие настолько классные декорации и там, э, ну вот, м м мой ребёнок даже мальчик, который 13 лет, он не театрал. Мы потом сходили с ним, м, на спектакль, эм
Мгм. М. Да. Ага.